अच्छा, अच्छा।
अ, जी। तो वो बहुत ही एक सुनहरी याद है और उनके घर जाकर उन्होंने फ़िर गरम चाय पिलाई। बाहर बारिश हो रही थी और उनका घर बहुत ख़ूबसूरत था। तो वो एक मन में याद रहेगी मुझे अभी भी।
जी, जी। ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब जैसे स्थानीय लोग से अगर हम अम, बात करते हैं और वो, उनका व्यवहार अच्छा रहता है तो मतलब हमारी मतलब आगे की यात्रा भी काफ़ी अच्छी आती है। जैसे कि ये मतलब अगर हम अ, उस अ, एरिया के स्थानीय लोगों से मिलते हैं तो मतलब वो जो जहाँ हम जा रहे होते हैं तो उसके बारे में वो मतलब काफ़ी चीज़ें काफ़ी नई चीज़ें भी बताते हैं कि इतिहास कैसा रहा है और यहाँ पे मतलब क्या प्रसिद्ध है और मतलब कैसे हम रह सकते हैं, कैसे हम अ अ, क्या-क्या करना है इस यात्रा पे? तो उनके साथ मिलके मतलब काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है मेरा।
जी। हाँ। जी। जी, जी। जी, जी। हाँ। जी, जी। हाँ। जी। जी, जी। हाँ।